Oke dan biasanya rutinitasmu tuh misalnya setelah jam 11.00, eee, malam ya, kan itu kamu bilang kamu baru selesai mengerjakan freelance atau kerjaan sampingan. Nah ketika itu tuh biasanya habis itu kamu ngapain nih? Apakah ada, eee, ritual-ritual lagi sebelum akhirnya menuju tidur atau apa nih?
Iya. Betul. Ya pasti jadi setelah aku selesai ngerjain kerjaan freelance tadi ya, aku akan bersih-bersih sih, Kak, dalam artian aku akan sikat gigi, cuci muka, terus ya akan menggunakan skincare seperti itu ya, dan aku akan siap-siap untuk tidur, Kak, biasanya jadi aku udah di kasur tuh, di kasur udah selimutan juga gitu ya, pokoknya udah siap lah semua bantalnya juga. Nah tapi ya tadi, Kak, ada kecemasan-kecemasan tadi bikin aku, eee, bingung, Kak, bikin aku nggak bisa tidur malah, karena ya jujur aku udah coba ya, Kak, untuk merem, nggak pegang bahkan nggak pegang HP, ya aku nggak pegang HP, aku jauhin juga. Tapi rasa cemas tadi itu bikin aku bener-bener nggak bisa tidur, Kak, nggak nyaman gitu loh, Kak, rasanya aku udah coba merem, nggak terlelap-terelap gitu, Kak. Bahkan aku udah nungguin sampai sejam gitu sering kali aku nunggu sampai sejam, ya minimal 0,5 jam lah sampai sejam itu bahkan nggak nggak bisa-bisa tidur, Kak. Nah karena itu aku jadinya ya udah deh coba, eee, bikin ngatukin diri dengan cara aku main HP yang padahal itu juga nggak bagus sih karena kan, eee, dari HP sendiri bikin susah tidur juga ya, Kak, gitu, Kak. Jadi aku tuh bener-bener mau ngilangin rasa kecemasan tadi, karena ya efek-efeknya jadi nggak baik sih, Kak.
Oke. Mhm, iya. Oke. Iya. Ah, benar benar. Oke. Ah, oke, bener bener. Bener. Betul setuju banget. Terus apakah kamu dalam sehari itu ada konsumsi kafein gak? Misalnya, eee, di sore hari atau di malam hari untuk menunjang, apa ya tenagamu supaya bisa kuat gitu untuk ngerjain si kerjaan sampingan tadi?
Iya, jadi jujur tuh aku orangnya jarang ngopi ya, Kak, ya jarang ngopi gitu ataupun yang mengkonsumsi hal-hal yang memang ada mengandung kafein gitu, seperti matcha mungkin. Nah, eee, mungkin itu aku akan minum jarang-jarang, maksudnya ketika nongkrong sama temen aja dan itupun gak di malam hari ya, Kak, ya dan memang ketika gak bekerja gitu. Jadi pun, oke mungkin terkadang aku bisa jadi mengkonsumsi kopi tapi itu di pagi hari, Kak, dan aku gak pernah ya, Kak, untuk meminum kopi di malam hari, karena ya aku tuh tahu sih, be eee, efeknya mungkin ya bikin aku jadi lebih melek ya, tapi nanti bakal susah tidur gitu, jadi aku ga pernah sih, Kak, untuk konsumsi kafein ataupun kopi gitu di malam hari.
Oh, oke. Ha oke. Ah, betul. Nah oke itu udah satu langkah yang baik, supaya menunjang kamu, eee, untuk tidak terlalu melek ya di malam hari ya. Oke aku udah mulai paham nih dengan, eee, ceritamu dan masalahmu, tapi kalau untuk jam kerja nih apakah kamu memang selalu e fix, eee, selesai kerja freelance ya di jam 11.00 atau mungkin ketika memang ada deadline yang harus dikejar kamu bisa, eee, sedikit menggeser waktu tidurmu lebih lama lagi?
Mhm.